Misalkan yang sebenarnya tadinya kayak aku nggak kepikiran gitu ya, eee, ternyata, eee, dari plastik yang sekali pakai itu, yang langsung kita buang itu, ternyata dampaknya tuh, benar-benar jangka panjang, gitu kan. Entah itu ke lingkungan, itu ke itu makhluk hidup, ke biota kayak gitu-gitu kan, tanaman, jadi kan terus, balik lagi ke kita juga gitu si manusianya gitu.
Betul. Oke. Hmm. Benr bener. Apalagi Iya Kak. Tapi kan kayak, kemarin juga aku lagi baca berita gitu ya, kayak hujan itu sudah mengandung mikroplastik, Kakak dengar nggak gitu. Dengar? Iya kan serem banget kan kayak, mikroplastik kan berarti plastik itu bisa terhirup ke dalam pernafasan kita, masuk ke paru-paru, gitu kan. Berarti kan nanti di paru-paru kita ada plastik, nggak bisa diurai kan serem banget nggak sih kayak gitu?
Hmm. Ah iya, betul. Iya emang. Hmm. Iya benar banget itu Kak, aku juga, eee, baca, hmm, eee, apa pengumumannya pemerintah kan bilang kalau hujan, lebih baik di rumah aja, katanya gitu. Atau misalkan lagi misalkan di kantor, ya udah dikantor dulu nunggu hujan reda, soalnya ndak eee, apa, e hujannya bahaya gitu kan, mengandung mikroplastik. Nah itu juga, aku kayak miris juga kan, ya ampun, makanya kayak, eee, walaupun aku kayak, eee, individu gitu, sendiri ya setidaknya aku kayak mulai dari diri sendiri, kan siapa yang, eee, mau berubah kalau bukan, eee, kita sendiri gitu. Setidaknya ada, apa, tindakan kecil lah yang bisa aku kontribusi untuk, eee, mengurangi penggunaan plastik, sekali pakai itu.
Hmm. Diem di rumah, iya, nggak keluar. Heeh. Diri sendiri, hmm hmm. Nih, ah benar. Nah, ngomong-ngomong ngomong-ngomong nih tindakan kecil yang Kakak lakukan, apa sih sebenarnya apa aja sih yang Kakak lakukan nih dalam hariannya gitu, Kakak tuh ngapain aja, contohnya gitu Kak?
Oke. Nah hal yang benar-benar menurut aku gampang gitu ya, dan sederhana yang bisa aku lakukan itu adalah, aku selalu sedia tote bag gitu, ke mana-mana, maksudnya, eee, kayak tas tentengan gitu yang, itu kalau tas tentengan itu kan gampang terurai ya Kak ya, yang tote bag yang itu loh Kak heeh, kenapa?
Mmm. Tergantung bahannya nggak sih Kak? Bahan yang dipakainya tergantung bahan tote bag-nya sendiri kan sebenarnya?